Да. Это интересно.
Как у вас, в вашем случае деньги- это побочный эффект в движении карьерной лестницы? Вот точно так же и для меня было.
Да.
Успех побочным эффектом от того, чего я делаю.
<chuckles> Интересно интересно, согласен. Ну, на самом деле, пример того, как действительно общение открывает, э, двери- это вот даже, грубо говоря, щас, если говорить о нынешних, то я вот тоже, скажем так, эу, пытаюсь там перейти на следующую ступень карьерной лестницы, и вроде как у уже всё очень даже светит, но посмотрим, как будет. Да, меня и нынешняя ступень вполне устраивает, но интересно посмотреть, что будет дальше. Но интересно, что общение и хорошие отношения с начальством по сути помогли мне, потому что были открыты 2 направления, куда можно было подать, но можно было написать заявление тока на 1 из них. То есть либо туда, либо туда. И вот хорошие отношения помогли там в неформальной обстановке Мы с начальством, м, э, 1 человеком, да, сидели, и с начальством я слышу: "Ну вот что ты думаешь, что лучше?" И такие: "М, ну, вот вот это лучше в том, что ты остаешься в своей же сфере". То есть, э, да, то есть у тебя просто идет именно в твоей сфере повыше положение, а это будет другая сфера, но там но там зарплата выше, там новые обязанности более аналитические, чем, э, коммуникационные и так далее. Вот можешь вы ну и можешь выбирать. Да, то есть это, скажем так, помогло мне в какой-то степени определиться, потому что я узнал того, чего не было описано, от человека, у которого опыт был в этом.
Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Конечно, мгм, да. Мгм. Да. Мгм. А, мгм. Понятно. Ну, обсудить. Мгм. Да. Мгм. Например. Мгм. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Да да. Мгм. Да да да. Да да, это очень полезно, поэтому всё, что касается коммуникации, там, не знаю, понимания власти, как она устроена и так далее, просто во всех, э, корпорациях и везде люди остаются людьми, к счастью или к сожалению. <chuckles>
Да, точно. Э, да, и так, и так.
Вот, но мы живём пока, да, без без роботов, поэтому приходится коммуницировать с людьми. Я думаю, что они очень часто бывают проводниками достижения целей.

Н-да, согласен. А то есть, часто у людей нет чёткого понимания. Наверное, к этому сводится. С другой стор
Мгм. Ну, то есть, и они и они не достигают, т по какой причине? Просто потому, что не их или какие-то другие причины есть?
Ну, потому что Ну, отчасти может быть не их то, что вот как мы обсуждали, да, они замаскированы, да, то есть они не понимают своей чёткой настоящей цели. Соответственно, они не могут её достичь, потому что в какой-то момент теряются. Да, даже начнём с того, что вот часто люди, э, да, если говорить о деньгах, да, у многих там: "Надо зарабатывать больше денег". Почему? Потому что изначально была какая-то цель. Но порой я замечал такие примеры, когда люди теряют эту цель из вида и просто работают уже по накатанной, да, становятся карьеристами. То есть, они хорошо зарабатывают, но они но у них жизни кроме работы почти нет.
Мгм. Так. Мгм. М-да. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да. Бывает такое, согласен.
Да, и для чего они эти деньги зарабатывают? Это честно, я щас ну некрасиво чит считать чужие деньги
Мгм. Так, ну давайте посчитаем.
но давайте посчитаем. Да, вот есть у меня коллега, например.
Мгм. Так.
Ам, он живет хорошую жизнь, не проблема. И что-то мы разговорились как-то, и зашел разговор о том, у кого к что там отложено там на черный день и так далее. Естественно, сумму никто не называл примерно да, но
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да. Ну, предположим, что 50000 евро он отложил. Мгм.
ну скажем так, сумма, э, была, м, шестизначной.
Мгм. Так. Мгм.
То есть это очень хорошая сумма даже в местной валюте, то есть не в евро. В евро это, наверное, сумма пятизначная будет. Вот.
Да. Мгм. Мгм. Ну, в принципе, 50000 евро это тоже пятизначная, вроде, если я не ошибаюсь. Мгм.
Ну вот, да, то есть, э, да, то есть неизвестно сколько, но в любом случае то есть отложено достаточно много. А когда его спросили, а на что? Он такой: "Не знаю".
Так. Мгм. Мгм.
Ну, пок пускай пока будут.
Ну, это хороший вопрос. То есть, та пусть будут.
Да, то есть, но при этом человек работает, ну, прям очень много.
Хорошая цель. Мгм. Так.
Вот, и отчасти, наверное, изначально для чего-то это, а, было, но потом, знаете как Или иногда бывает, что когда ты там достигаешь эту цель, то цели больше нет, а работать продолжаешь.
Мгм. Мгм. Да. Бывает инерция, инерция есть такое, н
Да, то есть, инерция и и всё. Да.
Так, ну, вы про помехи мы говорили. Вот эта вот, э, мотивация, которая есть в достижении цели, то есть она же может быть с разных сторон. Вот я, например, в когда-то сам занимался спортом. Был такой у меня период в жизни. И, м, я не сильно завишу от внешних обстоятельств, то есть у меня эта внутренняя мотивация важнее, чем внешнее подбадривание. Но так или иначе, пошёл я заниматься только с другом. И много занимался, когда у меня была подруга. То есть мне хотелось, видимо, ей нравиться, и я сидел с удовольствием, а потом она исчезла и спорт тоже исчез в том числе.
О, у, да. Мгм. Ну это очень важно. Вот как интересно выходит.
Ну то есть цель-то была не моя, как бы прямо скажем. Вот, а оказалось, что привести себя в
Мгм. Вам скорее наверно Мгм.
Ну, точнее даже так, смотрите. М, цели подменки опять же. То есть цель была не в спорте, спорт был средством и причём не вы неправильно выбранным средством. Мне кажется, что люди иногда вот эти вот средства и цели путают.
Да.

Да, это всегда, мне кажется, комбинация. То есть мы можем, а, в какой-то степени, да, достижение цели- это действительно совокупность случайностей, но мы можем эту случайность немного, возможно, подкрутить. Да, то есть, говоря даже о вашем примере, допустим, мы не были бы его конкурентом в плане собеседования, если бы что-то для этого не сделали.
Мгм. Да-да-да, да. Мгм. Конечно конечно, ну, делай то то, что
Мы можем своими усилиями дойти до этапа такого-то, а там дальше уже случайность или обстоятельства могут доделать.
Да да да. Согласен согласен, как в истории с лотерейным билетом, хоть ку ку купи хотя бы лотерейный билет, как бы, то есть. Всё.
Да, невозможно выиграть в лотерею, не играя.
Да, н-да, ну, то же самое и здесь, конечно, ты делаешь то, что должен делать, но я про вот эту вот осмысленность движения, с чего мы начали, вот это планирование, я скорее отношусь, э, к этому факту как, м, к успокоительному. То есть я, например, ежегодно в конце года подвожу итоги и ставлю цель на следующий год и вообще не расстраиваюсь, если ничего не сбылось из плана предыдущего. Но обяз да, но обязательно ставлю, потому что это структурирует, мои мысли меня успокаивают, я как будто бы упорядоченное движение себе нашёл.
Мгм. Мгм. Очень мудрый подход. Ну, зачем тебе знать так? Да, да, действительно. Тут, наверное, все-таки, опять-таки, вот мы и говорили про балансировку, тут нужно понимать, то есть быть, э, честным с собой, что невозможно контролировать абсолютно всё и с контролировать то, как ты достигнешь цель. Да, какую-то, ну да, какую-то глобальную. Но нужно понимать, что все-таки не делать ничего тоже не выход, потому что, да, ты можешь т если ты не будешь делать абсолютно ничего, ты можешь достичь, э, цель, да, каким-то образом. Вероятность никогда не равна 0 в данном случае. Может случиться чудо, да, и ты достигнешь цели, но ты можешь повысить свои шансы на это.
Мгм. Да. Мгм. Да. Вот вот. Мгм. Да. Конечно конечно, да. Мгм. Да да. Мгм. Согласен. Мгм. Да. Безусловно. Мгм. Да, но просто есть вещи, которые вне нашей власти. Ты думаешь о достижении цели, может, это действительно как-то работает. Люди говорят, что Вселенная и космос работают на нас, а. Но, по крайней мере, даже если вы построили маршрут, двигаетесь по нему и он, по вашему мнению, как бы приближает вас к цели. Он может и туда не привести в силу случайностей, а может и привести. Но, с другой стороны, пока вы этим занимаетесь, вы всё равно так или иначе вот на эти эти шажки приближаетесь, как правильно сказали.
Да.
Вы же работаете в этом направлении, поэтому и двигаетесь.